Não, não fiz.
É, pois é. Isso é isso é um erro bem grande, né.
E esse esse amigo do meu marido que foi ele já sabia esquiar. Ou seja para ele foi tranquilo, porque ele foi lá, fez o que tinha que fazer e ponto final.
Hã. Hã. Exato, exato.
Mas, é, da próxima vez que eu for, eu vou para um local ficar uns 2 dias assim, né, e com um profissional, porque
Aham.
foi foi uma experiência bem ruim, bem ruim mesmo.
Então esse seria um hobby para você? Um novo, né?
É, seria um hobby. Deixa eu ver um outro aqui também, ó, que eu cara, eu mo eu sempre morei em litoral mas eu nunca, por exemplo, aprendi a surfar. E aí, às vezes, eu paro e penso assim: "Caramba"
Entendi.
"surfar, né".
Então, você você curte mais, eh, hobbies físicos, né, não hobbies criativos?
É, eu sempre associei isso. Exato. Eu eu penso em hobby e associo a isso.
É, e Quais são os benefícios assim para você de se dedicar a um hobby criativo, eh, comparado ao físico ou físico comparado ao criativo? O que que você acha?
Aham. Cara, o físico, ele é bom, porque você ter esse contato com a natureza, é uma forma de você se manter em movimento, de não não ficar sedentário, né. Então eu acho interessante. Agora, o hobby criativo, eu acho que, assim como o corpo, a mente também precisa tá em movimento, né. Então eu acho que que é importante também pra ela não não ficar estagnada. Pra, talvez, possa até ser benéfico pra que você não não, no futuro, não crie aquelas doenças relacionadas a doenças psicológicas, né.
Aham. Aham. Sim, com certeza. Aham. Sedentarismo, é verdade. Psicossomáticas.
É, tipo o Alzheimer. Eu acredito que seja importante esses jogos criativos, né, para neurológicos, é.
Ah, sim, doenças neurológicas.
Eu acho que é importante para isso então. Tanto para eu acho que o hobby faz com que você fique em movimento, né, tanto mental quanto físico.
É. Sim.
Eu acho que é importante para isso.
É, eu acho que o um hobby criativo, ele é mais uma questão de expressão, né. Expressão emocional. Acho que fala muito sobre autoconhecimento. Você reduz o seu estresse, porque você tá canalizando todo aquele seu sentimento, pensamento e etcétera, e tá colocando ali na sua arte, né. Para o pessoal que pinta, pra quem escreve, pra quem canta, pra quem compõe.
Aham, sim. Uhum. Sim. É verdade. É verdade.
Eu acho que é muito uma uma canalização, né, que você expõe ali o seu os seus sentimentos, os seus pensamentos, enfim. E o hobby físico, pra mim eu amo dança, por exemplo. Cara, eu amo dançar. Mas aqui não tem nada de dança legal. Tentei ir na academia algum período, mas, não é legal e mas eu gosto muito. E eu acho que isso melhora o humor da gente, sabe. Porque libera bons hormônios, né. Dopamina, endorfina, né. É bom pra saúde física, porque aumenta a nossa força, aumenta a resistência.
Uhum. Com certeza. Sim. Aham. Hum. Entendi. Sim. Ah, com certeza. Com certeza. Aham.